Как ты справляешься с чувством вины или стыда?
А, й я понял то, что это для меня большая проблема, потому что, м, всю свою жизнь я постоянно чувствовал вины, э, неважно перед кем: перед близкими людьм людьми, эм, вот именно вины и стыда, перед обществом, перед окружающими. И, наверно, совсем недавно я понял то, что это ненормально. То, что раньше я думал то, что это всё-таки, м, всё правильно, если я что-то не так сделал и на меня, раз на меня так посмотрели косо, значит всё-таки я вот что-то такое сделал, чего нужно стыдиться.
Мгм.
И совсем недавно открыл для себя, м, такую такую новость, э, действительно большую, которая сказала мне: стыдиться не надо, ты есть, э, такой, какой ты есть. И в, а, отношения других и, м, оценка других- это не твоя проблема, а а их. <chuckles> Вот.
То есть, а вот как ты думаешь, есть ли, периоды, вообще моменты у нас, когда стыд на самом деле полезен? Иль, и когда это не негативный какой-то, ни ни ни негативная эмоция, а полезная?
Я думаю, то, что когда это чувство вины, в принципе, наверно, чувство вины ст вины оно н не может быть полезным, оно может дать какие-то м, сподвигнуть, э, на что-то, на какие-то действия, э, но можно обойтись и без него, то есть, э, испытывать этот стресс, постоянное самокопание. М, можно это откинуть, эту ступень, и сразу приступить к делу, эм, к решению проблемы, м, чтобы этого больше не произошло. Я и н никогда эту ст стадию еще не отбрасывал, но считаю то, что научиться этому это было бы, м, большое открытие и настоящее искусство, чтобы сразу действовать, а не а не винить себя.
Мгм. А, но ты вот сейчас рассказал мне про вину. А как насчёт стыда? Вот, э, бывают ли моменты, когда стыд на самом деле полезен и он, наоборот, помогает тебе быть, а, лучше?
М, да, но если вот, э, стыдиться, м, не знаю, вот, э, с самого детства так сложилось. Да, я помню в школе меня постоянно пытались пристыдить, э, учителя, потому что я там что-то чего-то не знал или чего-то у меня не получалось. А, я этого, конечно, никак не н не понимал, э, м, думал, то что так и должно быть. Раз я не знаю, значит, меня можно этим стыдить. Вот. Казалось бы, да, э это должно меня сподвигнуть к каким-то действиям. Лучше учиться, чтобы не быть, э, в такой ситуации, где тебе стыдно. А, но это самокопание и думать что ты в чём-то виноват, э, только из-за того что окружающие этого ждут, ну, не знаю. М. Плохая плохая методика, мне кажется, и ничего хорошего ст чувство стыда оно не ведёт. Раз ты это сделал, раз так сложилось на данном этапе в моей жизни, допустим, что я вот такой, я чего-то не знаю, но это моя жизнь, это я, я должен себя принимать, вот. А, а не стыдиться, потому что это, ну, это утопия. Ты можно вообще скатиться в какую-то яму, м, не знаю, даже депрессии.
Мгм. Мгм. Так. Н-да, слушай, а ты помнишь, э, моменты, когда-нибудь вот в твоей жизни, ам ну, скорее всего, может быть, какие-то более недавние моменты, а потому что вот ты щас рассказал про в как те, м, тебя пытались пристыдить в школе, там, может быть, учителя, да? Ам. Ты помнишь моменты, вот, э, м, какие-то более недавние, когда на тебя накатывал, ну, вот, э, вообще мы пытаемся разобраться, да, вот, э, раз из разницей ви вин между виной и стыдом. Вот, ам.
Ага. Да. Мгм.
Последние вот, э, твои года, когда на тебя накатывает та или иная эмоция, ам, как ты вообще с ними справляешься, чтобы не застревать в них?
Мгм. Да, вот, э, с чувством вины я сталкиваюсь, э, наверно, в разговоре с самим собой, э, зачастую, потому что, м, я понимаю, что я где-то недоработал. Эм, или что-то вот, где-то поленился и упустил какую-то возможность, к примеру. М. Да, вот я. Я виню себя и понимаю то, что сам процесс этого самобичевания- он бесполезен. И пытаюсь провести анализ, э, вот что я сделал не так и что мне нужно поменять. Вот, вот этот конструктив, э, в разговоре с самим собой, он суперполезен, а ть само чувство вины, в моем понимании, бесполезно. Вот последний раз я это испытывал, м, э, в позапрошлом месяце. Меня отчислили из автошколы, э, <chuckles> куда я пошел учиться, э, на на Я хотел получить права в новой стране, вот и, а, учиться на права на чужом языке оста оказалось достаточно трудно. Э. Вот я всё откладывал, пытался, потом еще раз откладывал, а потом оказалось, что контракт срочный и там по истечении 9 месяцев всё, если ты не отучился, э, пока-пока и деньги пропадают. А для меня это не
Мгм. Мгм, интересно, то есть всё всё очень строго.
Да. А для меня это большая сумма была. И я понимаю то, что вот у меня отчисли, э, у, о, ай, разорвали контракт и я не получил права, хотя я понимаю то, что, ну, можно было, э, выучить спокойно хотя бы эти билеты, сдать тест, учитывая, что у меня есть права из моей страны, я, м, стаж вождения там 10, э, 12 лет. И как бы и времени, главное, очень много времени свободного было, но я себя не заставил. Чувство вины я испытывал, не знаю, недели 2, вот просто там 700 евро у улетели в мусорку.
Мгм. Ну да, жалко, конечно. Да? <chuckles>
Из-за моей <chuckles> из-за моей лени. Ну я думаю: "Ну чё, я щас буду вот, э, сидеть и думать какой я, м, такой плохой, ленивый, бездарный, э, такая, <sucks teeth> м, тряпка, да, не смог собраться и просто выучить, там за месяц люди в могут выучить эти билеты." М, и и вот и решил то, что: "Ну ладно, я как бы, вот тебе урок, вот наказание, потерял деньги, но в будущем будешь более сосредоточен, организован. Вот, э. Планы строй, э, какие-то дедлайны отмечай." Вот, ну, вот такие выводы для себя сделал и решил двигаться дальше, да.
Мгм. Так, ну, то есть, получается, это, в принципе, был для тебя даже позитивный какой-то, э, урок, да, позитивный какой-то поворот, что, а, это тебя подтолкнуло, а, всё-таки пойти и сдать на права. Получилось у тебя это сделать?
Да. Я бы не сказал. Нет, ничего не получилось, я боюсь. Я решил более рационально поступить. Да, я подумал, я сначала выучу всё, а, а потом только пойду и, эм, оплачу школу, и сразу же ее сдам, и получу права. Еще раз я не хочу, э, себя в эти рамки загонять и эту эту т эту неудачу еще раз испытать.
Так, ну еще в процессе. Мгм. М-да, слушай, ну хорошо, что ты всё-таки пришел к тому, что не нужно себя долго винить, и в, ну, и ну это, в принципе, такие несозидательные эмоции, как в которые если если в них застревать долго.
Мгм. Да, абсолютно, абсолютно. Это вообще ужасные м мысли, и вот это самокопание- это отвратительно.
Ам Мгм. Слушай, а
На протяжении всей жизни копался в себе. Ага.
Да. Вот если ты застреваешь надолго, то это, м, ну как бы марину ты начинаешь уже мариноваться в этом, и это тебя, наоборот, мне кажется, еще больше стопорит, э, чтобы двинуться дальше. Но, а, ты бывали ли такие моменты, когда вот, э, ну что-то пошло не так, ну, вот как с, например, с этим моментом. И, э, ты прямо с, да, надолго застревал в этих чувствах?
Мгм. Да. Мгм. Э, д да, конечно, случалось, но это первое, что приходит в голову. Это мой опыт, наверно, первых долгих отношений. Э, у, э, я не совсем хорошим, наверно, партнером был, таким невнимательным, э, может даже грубым, и в т в течение, в продо э, во время этих отношений я этого не замечал. И, вообще, никакую работу н ну, не проводил над собой, над своими словами. Почему там, может, мой партнер не счастлив или страдает? Вот и потом, конечно же, так получилось, что мы расстались, м. Хотя я её как бы очень любил этого человека. И, э, вот я впал такую, м, такую яму поиска причин в себе. Я понял то, что очень м много там плохих слов каких-то говорил, м, и не должного внимания не уделял, и человек просто чувствовал себя забытым, да. Я понимал то, что Наш разрыв, он связан, по большей части, с моей стороны, э, с ошибками с моей стороны, и очень долго винил себя. Э, винил, жил с этим, не знаю, на протяжении полугода точно я с этим жил, э, и страдал, м, душевно, в винил себя, искал причины, э, ненавидел себя даже, вот, на долгий период. Похудел даже килограмм на 15, наверно.
М. Мгм. Так, слушай, а как ты да, вообще очень сложно, а как ты вышел из этого состояния? Как ты отпустил вот вину?
Я я, наверно, понял то, что всё, точка разрыва она прошла, э, вот эта точка невозврата, и понимал то, что у ну, дальше уже в 100 % ничего не будет, э, потому что, э, свя вся связь оборвалась полностью и пути обратно нет. И, наверно, осознание того, что всё уже случилось и как бы исправлять нечего. Я понимал, то что у меня 1 выбор- это, э, идти дальше, <chuckles> но тут другого выбора нет. Это, э, вот единственное, что я могу сделать- просто как-то постараться быть счастливым, э, и не совершать таких ошибок в будущих отношениях. Вот, и, ну так и получилось, по сути, всё прекрасно.
Мгм. Мгм. Так, слушай, к да, хорошо, что, но ты изв извлек из этого урок, ну да, отпустил это. А есть ли у тебя какие-нибудь вот приемы? Сейчас уже, ну, вот, э, ты прошел такой период, и набрался больше опыта в жизни, я уверена. Есть ли сейчас какие-то такие, м, фишки, которые вот ты или какие-то приемы, которые к которым ты прибегаешь, когда на тебя накатывает вина или стыд
Мгм.
и которые помогают тебе отпустить эти чувства быстрее?
Н-да, у меня есть такое такое вот понятие легкого стыда, да. Это <chuckles> когда ты, э, что-то сделал такое смешное, или ты в неловкой ситуации оказался. Э, там я достаточно хорошо справляюсь, потому что <chuckles> 1 000 000 раз побывал в таких ситуациях. А, я просто представляю в этот момент, э, ситуацию хуже. То что, э, могло быть хуже всегда, да. То, что если я даже где-то опозорился, где-то был в очень неудобной ситуации, всегда есть куда хуже. Я мог там, не знаю, сознание потерять в этот момент ищ или еще что-то. И себя успокаиваю этим, и, как бы, всё. М, помогают это помогает мне забыть об этой ситуации, и сказать, что не всё так, э, плохо. Вот с чувством вины- это, конечно, м, это сложнее, потому что, м, ты понимаешь то, что вина-то есть твоя в этом. И, м, м, нужно понимать то, что
Мгм. Мгм.
Я пытаюсь провести анализ, а, при котором, э, я пойму первопричины провала или, э, какой-то плохой ситуации, которая произошла, э, которая вызвала это чувство вины. Вот и убедить себя в том, что нужно придумать план, а, как этого избежать в будущем или как исправить последствия, но ни в коем случае не, э, не винить себя вот без конца. Это абсолютно бесполезный процесс. Вот просто, не знаю, здоровье на ветер, нервные клетки и, э, не знаю, потерянные волосы, <chuckles> цвет кожи.
Хм. М, да, то есть ты усугубляешь своё здоровье, в принципе, это не решает проблем никак, нив нив не делает ситуацию никак лучше.
Да, конечно, вообще бесполезный процесс. Мгм.
Слушай, а вот, знаешь. Интересно, на самом деле у меня тоже бывают часто проблемы там с виной, э, ну, со стыдом уже не так сильно. <chuckles> Ам, э, мне каж м, и, знаешь, я вот там, где я сейчас живу, как эмигрант, я
<chuckles> Мгм.
Понимаю, что не у всех людей такая проблема, вот, э, з зарываться в вине. Ам, как ты думаешь, э, влияет, э, ли воспитание вот, э, российской, э, российского пространства, российско-говорящего пространства, а, на то, как мы вообще вот на эти эмоции, которые нас нами обладают? Там вина, стыд. Как ты думаешь, есть ли в этом что-то общее?
Я думал Мгм. М-да. Да, это с сто процентов. М, вот это постсоветское пространство, СНГ, нас с детства учат, эм, быть удобными для окружающих. И, а когда мы это удобство не предоставляем окружающим, нас всегда вот, э, одернут. Вот, э, ребенок начнет громко говорить, там, не знаю, в общественном транспорте, его с детства так: "Не кричи, не кричи". Ну, а вот он хочет там Да, что люди подумают, заставляет испытывать стыд, вину.
Мгм. Мгм. Что люди подумают, да? Мгм.
И потом, э, человек уже, вот, ну, даже на св на на моем примере, это я постоянно, вот, боюсь: ага, что-то люди скажут, ага. И когда ж делаю что-то, из ряда вон выходящее, оно вызывает у меня чувство стыда или вины. Ну это плохо, это ставит рамки для нас, вот, да, как людей. Мы вот са с оглядкой на на общественное мнение вынуждены жить и бороться с этим теперь.
Да. Да-да. Мгм. Мгм. Н-да, слушай, загоняет нас в очень, какие-то очень строгие рамки. И иногда они просто, ну, неуместны эти рамки, на самом деле. Я согласна с этим. Спасибо, что поделился. Ам, было интересно послушать о твоем опыте. И, да, это хороший взгляд на идентичность национальную. Спасибо, <chuckles> пока.
Мгм. Да. И тебе спасибо. Пока.